Hujan ya?
Si eee, maksudnya ke beberapa jam kemudian, eee, mendung, hujan gitu ya, ya emang udah, sering banget gitu sekarang, Mas, begitu.
Heeh. Hmm. Iya. Tu eee, iya benar, sering banget ya dan memang itu, eee, jadinya, banyak orang yang kalau misalnya si tubuhnya nggak kuat gitu ya, atau keadaan badannya kurang fit tuh jadi gampang sakit ya, benar nggak?
Mhm mhm mhm. Iya iya iya, jadi gampang sakit terus, eee, memang, eee, kalau badannya emang nggak bisa menyesuaikan banget ya, emang jadi gampang sakit juga, nggak enak gitu. Jadi emang kita harus, menyesuaikan sama mungkin, minum vitamin gitu loh, Mas, kalau bisa sih.
Heeh. Heeh. Mhm. Eee, iya, setuju sih, benar benar. Dan itu tuh, eee, mungkin salah 1 dari akibat dari perubahan iklim ya, Mas, ya, kayak gitu ya. Yang hmm, yang misalnya, eee, memang bulan sekarang tuh kalau di Indonesia itu, eee, lagi musim kering ya atau kemarau ya. Dan heeh, harusnya, tapi sekarang mhm.
Iya iya. Mhm. Iya harusnya ya, harusnya, tapi, memang nggak tau kenapa, cuacanya malah, eee, jadi, eee, hujan lagi hujan lagi. Tadi pun kayak emang, eee, harusnya di sini jemur, eee, pakaian tiba-tiba hujanm dan memang harus ditarik. Tapi hujannya enggak terlalu gede sih, kayak bentar, eee, itu udah gitu selesai lembab aja gitu. Mhm, jadi nanggung.
Eh, betul. Mhm. Ah. Lembab aja ya? Heeh, jadi ngelembabin aja. Heeh, betul. Iya benar sih, karena memang kalau kayak gitu, siangnya panas banget, terus sorenya tiba-tiba mendung gitu, kan gelap ya. Atau terkadang tuh, eee, berubahnya secara drastis ya, dalam misalnya 1 jam atau 1/2 jam, yang awalnya panas banget, terus tiba-tiba gelap itu itu juga sih tu
Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Iya iya iya iya, betul betul. Tapi kalau misalnya untuk, Mas, nya sendiri, ngaruhnya ke kehidupan sehari-hari, Mas, tuh, eee, gimana sih, apa aja gitu loh yang emang terasa
Mhm. Ah, gimana gimana? Mmm. Eh. Eh. Hmm, ya. Oke, terasanya sih kayak, eee, kalau misalnya, mau pergi kemana-mana ya, itu terkadang, eee, suka ragu nih. Apakah kalau misalnya hari ini tuh kayak, full memang, eee, cerah atau bakal terlihat bakal hujan, gitu. Itu sih yang kerasa banget, dan juga kalau misalnya, eee, di jalan tuh terkadang kan, eee, kita, habis kepanasan terus kehujanan tuh biasanya badan suka nggak enak ya, entah itu mungkin berakhir jadi flu, gitu kan, atau misalnya, ya, setidaknya kulit jadi kering gitu kan, karena memang, eee, dari panas terus ke hujan. Itu sih yang aku rasain sih, entah dari, eee, keadaan tubuh atau ya, eee, mood-lah, biasanya itu mood, mengganggu juga sih.
perubahan iklim ini tuh? Mhm. Iya iya iya. Iya iya iya. Betul betul. Mhm mhm mhm. Iya ngaruh juga sih. Dan
Tapi kalau heeh. Ya yang penting ke kesehatan sih yang jelas ya yang terpengaruh tuh.